Ehm, sì, solo ma poi lei si è spostata in tutto il mondo, lavora per l'ONU, quindi ha vissuto in tantissimi post in tutti i continenti, le manca l'Alaska, ehm, lei ha vissuto dappertutto, ehm, lui comunque lavorava come cameriere nei ristoranti italiani.
Mh-mh. Ah, bellissimo. Bello. Bellissimo. Bello, bello. Okay. Nel frattempo che, diciamo, studiava per mantenersi un po', insomma.
No, intanto che era a New York, perché comunque si guadagnava i soldi per vivere, che un po' visitava New York e lavorava comunque, cioè, 3 mesi senza fare niente.
Okay. Uhm, sì, ehm, ma giustamente. Mh-mh. Cosa ha studiato a New York, se posso chiedere?
Allora lui, ehm, stava studiando psicologia. No, non s non studiava a New York, ha fatto 3 mesi così. Studiava psicologia qua in Italia. E comunque mi parlava ieri dei prezzi di New York, diceva: "Quando c'ero andato io non erano così", tipo un pri sì, diceva: "Un primo ti costa 40 $ adesso".
Okay. Ah, okay. Ah, okay, okay. Bello comunque. Sì. Non erano così alti? Mh. <gasps> Od mamma mia, ma guarda, io, uhm, seguo una ragazza, uhm, sui social, ehm, una coppia in realtà, sono italiani che sono trasferiti lì, mhmm, uhm, e
'Na cosa così mi ha detto, assolutamente. Mh, sì. Ah, okay. Sono emi sono emigrati in ehm, in Ame ehm, a New York? Sì.
I in in America sì, sì, ehm, proprio diciamo specificamente lì in Ame in a New York, sì, scusami. Ehm, un uovo di Pasqua, cioè ma una banalità, ma l che magari qui costa, mhmm
Mh, okay. Sì.
non lo so, venti euro? <chuckles> Ah, okay, no, a me piace tand tanto.
N non ne ho idea perché non l'ho comprato. <chuckles> Però non tanto, cioè 10- 10 € lo compri comunque, im immagi
10, sì, se magari vuoi comprare il Kinder, per esempio, che a me piace tantissimo, 20 €. Lì magari sta più di 40, ovviamente, cioè Sì, tantissimo, tanto. Allora c'è anche da dire <chuckles>
Sì. Sì, buonissimo il cioccolato. <chuckles> 40? Caspita, poi mi ha detto ehm, ehm, mi diceva: "1 calice di vino, 15 $", ho detto: "Va bene, tutti astemi, non si beve più, assolutamente". No.
Ma mamma mia. <chuckles> Esatto. No, mamma mia. Vabbè, giustamente poi gli stipendi sono anche diversi, eh, se ci pensi.
Eh, no, per quello, uhm, infatti ho detto ch non so quanto guadagnano, però, saran diversi.
Sì, e ovviamente se pensiamo agli stipendi italiani allora wow. Però penso che gli stipendi, mhmm, sono molto diversi ovviamente, ehm, u diciamo che un viaggio speciale che ho fatto, che mi è piaciuto tanto ehm, in realtà ce ne ho 2 che sono legati alla stessa nazione: la Spagna. Uhm, Barcello sì.
No, non ci vivi. Mh. Sì. Im Sì. Sì. Ah, molto bella la Spagna. Io in Spagna son stata a Barcellona, che ho adorato assolutamente, bellissima.
Sì, questo stavo dicendo anche io Barcellona, perché è stato il mio primo viaggio da sola. Cioè nel senso mh, no, no, da no aspetta, aspetta, non da sola, cioè nel senso, ehm, con le amiche. Avevo 18 anni, sai, uhm, magari uno festeggia il diciottesimo, la fa la festa, io invece ho preferito viaggiare con le amiche. Sì.
È stata Ah, da proprio da sola, bello, quanti anni avevi fatto? Ah, okay. Sì, sì, sì, sì. Ah, bellissima questa cosa. Poi a 18 anni ci si diverte tantissimo con le amiche a fare viaggi.
Sì, sì, sì, sì, sì. Vabbè, uno è molto più spensierato, ha meno problemi, meno responsabilità. Ehm, diciamo che, allora, uhm, ho fatto già un viaggio, ehm, all'estero prima dei 18, però andai con la scuola, sai il viaggio quello lì d'istruzione, e andai a Praga.
Beh, assolutamente, certo, sì.